А, знаешь, хочу поделиться с тобой такой проблемой, которая реально мешает моей жизни. А, я постоянно забываю принимать лекарства и витамины. Ну, скорее, даже больше витамины, потому что витамины нужно принимать каждый день, да, а лекарства- только когда болеешь. Ну, у меня, по крайней мере, так. И, знаешь, от, у меня есть список лек э, витаминов, которые я должна принимать, то есть, а, я их выбрала вместе с моим врачом. А, их достаточно много. А, их надо принимать все в определенное время, то есть, какие-то утром до еды, какие-то после еды, а, какие-то, там, во время, или после обеда, и, там, ле витамины для засыпания, да, они вечером, успокаивающие. От, и знаешь, я уже пробовала, например, выписывать на стикер, вообще, порядок приема этих витаминов, вот, он у меня висит на видном месте, да, но всё равно, от, э, нь бывает, что я на него не смотрю, и, в рутине дел, просто забываю это делать. Вот, и это, знаешь, это проблема, потому что смысла, получается, нет тогда в приеме этих витаминов, если я принимаю их нерегулярно. А, да, и я бы хотела эту проблему как-то решить, э, и начать стабильно их принимать, потому что я чувствую, что когда я их принимаю, э, допустим, несколько дней подряд, как надо, сразу же мое состояние значительно улучшается, я себя гораздо лучше чувствую, от, а как только я начинаю что-то забывать, пропускать, там, да, если я приму, там, пару витаминов, вместо 7, там, или 8, которые у меня есть, а, сразу у меня состояние меняется. Это влияет и на сон, а, и, ну, соответственно, потом на мою жизнь днем, на уровень энергии, на усталость. И, вот, может быть, ты мне можешь посоветовать еще какие-то другие способы, да, потому что хотелось бы эту проблему решить.
Так. Поняла. Так. Поняла. Так. Поняла. Я хочу сказать тебе, что ты большая молодец, то, что ты уже понимаешь, что это для тебя уже становится некомфортно, тебе б это для тебя становится такой маленькой проблемой, где ты понимаешь, что, вот, прием витаминов он важен, но если я забываю, ты говоришь о том, вот, то, что это уже становится проблемой, то, что нет смысла, да, вот, а. Если я, там, принимаю из 7 принимаю 3, то весь комплекс, который должен, там, в тандеме работать, все эти витамины, он теряется. Я обязательно те постараюсь помочь, вот, я хочу, а, задать тебе несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, какое время суток чаще всего получается пропускать: утром, вечером, днем?
Да, конечно. Да, именно так. Да, знаешь, вот на самом деле, чаще всего я пропускаю утром, а, потому что я просыпаюсь и я еще такая сонная и могу сразу же начать завтракать, а потом, знаешь, уйти из дома. И когда я вспоминаю, что нужно было принять, уже поздно и эти витамины, ну допустим, там, витамин D, их уже не стоит принимать днем или вечером, потому что потом ты просто не уснешь. Да, то есть, вот, чаще всего утром, потом во время обеда, я, к счастью, обедаю дома, и, вот, как-то в голове я привязала вот эту мысль, а, что я когда я обедаю, я плотно поела, мне нужно принять мультивитамины, да, и вот это у меня получается. И вечером чуть получше, да, но тоже я забываю. То есть, отвечая на твой вопрос, чаще всего пропускаю утром, но случается тоже и днем, и вечером.
Так. Так. Поняла. Мгм, я тебя поняла. Спасибо большое, что поделилась, а, всеми переживаниями и по подробно рассказала, вот, какие когда ты чаще всего забываешь и какие причины. Мы обязательно с тобой, э, выберем те пути, которые тебе будут, а, подходить. И еще скажи, пожалуйста, да, вот, что обычно происходит в тот момент, когда, вот, ты забываешь: это, вот, спешка, усталость или загруженность делами? Можешь поделиться?
Супер. Ну, знаешь, это, вот, утром это, наверно, усталость, э, и спешка как раз таки вместе, потому что, а, я просыпаюсь и часто мне хочется еще побольше поспать, да, и вот есть такая усталость, наверно, фоном и спешка, потому что нужно приготовить завтрак, собрать ребенка в школу, а, самой тоже собраться. И, да, получается вот эта причина, да, и самое главное, что потом, когда я вспоминаю о том, что я забыла принять, у меня, знаешь, такие немножко угрызения совести, как будто бы, знаешь, я забыла сделать что-то важное для себя, да. Ты у себя должен быть самым важным человеком и, ну, вот, я, ну, немножко себя за это корю, потому что уже как бы не вернуть этот момент. Да, вот, именно поэтому эта проблема у меня так важна и поэтому я хочу ее решить.
Так. Поняла. То, что, вот, ты говоришь о том, что это, в целом, большинство людей сталкиваются с такой проблемой, то, что они забывают, что они спешат куда-то, все мы люди, да, все мы люди, да. И то, что, вот, э, происходит с людьми, постоянно бегут куда-то- это нормально и, в целом, жизнь двигается, и поэтому, вот, прием витаминов, нужно их внедрить так, чтобы, вот, они работали, вот, как часы. Вот, ты понимаешь, что здесь нужно принять, здесь нужно принять, и при этом это не должно быть, знаешь, так, что, вот ты там, о, надо, надо, и вот при этом постоянно в стрессе, думаешь только об этих витаминах. Тебе нужно попробовать сделать так, чтобы вот эти вот прием витаминов, он став такой рутиной, что ты: "Оп, уже время настало!". Ты выпила, пошла дальше, не задумываясь о том, что, вот, о, не нервничать, не переживать, да, там, никакое угрызение совести, или же, там: "А, я забыла" и так далее. Всё, что ты описываешь, это естественно, и многие люди сталкиваются с этим. А вот скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя сейчас какой-то удобный ритуал или, там, место хранения, или всё происходит, так скажем, хаотично?
Да, наверняка. Да, да, всё так. Да. Ну, знаешь, я все витамины поставила в холодильник, и они у меня все хранятся в холодильнике, потому что бывает снаружи иногда достаточно жарко, вот, поэтому я решила их поставить все туда. И знаешь, вот, сейчас, отвечая на твой вопрос, я подумала о том, что на самом деле я чаще всего, а, вспоминаю и думаю вообще об этих витаминах как раз таки, когда я открываю холодильник, и они находятся передо мной. Да, э, то есть нет, у меня нет какого-то, знаешь, там, органайзера или, а, там, вх ну, знаешь, есть такие капсулы, куда можно, например, складывать, а, витамины. Такого у меня нет, вот, да, они у меня все стоят в холодильнике.
Так. Так. Поняла. Я тебя поняла. А, вот я хотела бы те с тобой пообщаться. Скажи, пожалуйста, а сколько у тебя приемов, если вот разделить все, так скажем, витамины на а, приемы, то есть утром, перед завтраком, после завтрака, в обед, до обеда, после обеда. Вот сколько у тебя должно быть, так скажем, приемов витаминов?
А, так, ну, получается 7, 8. Сейчас попробую точно вспомнить, ну, вот, 1 до завтрака, 2 после завтрака, а, 3 и 4- во время обеда, а, 5- <chuckles> между обедом и ужином, получается, и на ужин еще, а, двое витаминов, то есть, ну, получается 7 суммарно.
Так, поняла. То есть у тебя, а, 5 приемов, то есть 7 витаминов и 5 приемов. Смотри, тогда я бы тебе порекомендовала, во-первых, да, а, м, с с э, так скажем, структурировать то, что вот ты, а, принимаешь. 1, а, купить контейнеры- они стоят недорого в любом магазине, в любой аптеке. Разделить тебе нужно именно 3, а, вита потому что большинство из них- там, только утром и вечером, а тебе нужно, получается, 5 кейсов, при этом разделить так Либо же купить, э, на неделю, где 7 кейсов, но при этом ты раскладываешь только на 5 ячеек, там, и прописать на этих, как скажем, ячейках, там: "Утро", а, "После обеда",- там, или фа в течении, между обедом и ужином, то есть разделить на 5 контейнеров, так скажем, и прописать их. И ты можешь эти, а, витамины, если, например, иногда ты бываешь не дома, всегда брать с собой в сумке, чтобы, а, таким образом не забывать. И 2 вот, что бы я б тебе порекомендовала,- это поставить будильник. А, например, ты понимаешь, что ты завтракаешь, например, там в 7 утра, и уже в 7 утра ставить будильник. Или же, э, поставить в видное место, на стол, записку, что вот: "Прими витамины". Просто, еси у тебя они в холодильнике лежат, да, и вот распредели эти конт в контейнеры, и поставь этот, так скажем, ящичек с витаминами в холодильник, и наста поставь записку на, а, стол, чтоб она у тя постоянно была на видном месте. Можешь р каждую неделю менять, чтоб она не замыливалась, да, там, не знаю, цветочки рисовать, сердечки, чтобы, так скажем, ты понимала, что: "О, действительно, нужно принять витамины".
Ну да. Получается так. Да. Супер. Так. Да. Нет. Класс! Слушай, на самом деле все идеи мне вот очень нравятся, и я думаю, что они все очень применимы в жизни, поэтому, э, да, я обязательно куплю контейнеры. К классная идея, а, во-первых, потому что наконец-то я смогу с собой спокойно носить витамины. Знаешь, я обычно их заворачивала в салфеточку, зная, там, что, допустим, я буду не дома, да, там, где-то там в ресторане, например, вот. И потом могла и в ресторане-то забыть их принять, потому что они в этой салфетке там лежат в сумке. А, да, поэтому контейнеры себе обязательно куплю вот такие, и какие-то маленькие, да, чтобы с собой носить, тоже. И про записку для себя- мне очень нравится эта идея, потому что, знаешь, сейчас у меня висит просто стикер на шкафу, на кухне, и там список всех этих витаминов. Но, да, я на него тоже попадаю как-то взглядом, не всегда в течение дня, иногда это случается под вечер, и я, конечно, смотрю на него, знаешь, и сразу же расстраиваюсь, что: "Боже мой, как так, я весь день тут ходила и забыла свои витамины принять". Вот. Ну, бывают, конечно, дни получше, да, но я тебе говорю, ну, прям хо хочется сделать это своей суперпривычкой и ввести это в свою рутину. Так что, знаешь, твои советы, они мне, на самом деле, очень помогли, и я уверена, что сейчас у меня получится уже принимать их, как надо. Спасибо тебе.
Да. Так. Так. Поняла. Поняла. Да, сн я понимаю тебя, да, что это кажется так э, такой гигантской, так скажем, рутиной, да, а на самом деле попробуй, а, потихонечку вводить это, да, там, микрошажки, да, там, ае не сразу наваливать на себя, там, всё сразу попробовать, а попробуй, п так скажем, а, пап э, начни с того, что принимать ка в конкретное время, купить контейнеры и принимать в конкретное время, поставить, а, напоминание именно в виде будильников. Прозвенело- выпила, прозвенело- выпила, прозвенело- выпила. В течение 2, 3 недель, а, у тебя зафиксируется эта привычка. Потом уже потихонечку, потихонечку у тебя на на эта рутина, так скажем, будет вводиться в твой ритм, и ты пат э, будешь понимать, что насколько классно, что ты такая большая молодец, что ты научилась принимать витамины без пропусков, и твое состояние, оно улучшается с каждым днем.
Да. Да, супер. Да, знаешь, э, а вот идея па о том, чтобы ставить будильник, она вроде бы такая простая, на поверхности, но я еще этого не пробовала, да, и обязательно попробую, потому что будильник- ну вот никак нельзя не заметить, да. И, действительно, не так уж много и будильников надо поставить, всего 5, 1 раз, и на каждый день, да, и тогда точно, знаешь, это не останется где-то у тебя в голове, а будет всегда на виду это напоминание, вот- это очень круто, это супер совет. Вот, знаешь, я обязательно сегодня же это сделаю, потому что, да, н а, хочу очень быстро решить эту проблему, и ты мне в этом невероятно помогла, вот, всё расставила по полочкам, вот, и реально, э, она решится не как-то постепенно, а очень быстро. Да, так что моя большая тебе благодарность за это всё. Благодарю тебя.
Так. Да. Поняла. Спасибо тебе, что рассказала об этом. Желание навести в порядок- это уже хорошо. Я надеюсь, что у тебя всё получится и ты почувствуешь себя спокойнее и уверенной. Если захочешь обсуж обсудить что-то еще, я всегда рядом.
Да, спасибо большое тебе.